امم، فاهم آه، لأ هتبوظ منك طبعًا والموضوع فعلًا بي بي يعني بي بيأثّر عليكِ جدًا وأنتِ لازم طبعًا تتحكِّمي في في مشاعرِك عشان طبعًا ده شغل ودول عُمّال برضه آآ، ما لهمش ما لهُمش آآ، دعوة بالضغط النفسي اللي أنتِ فيه، دي ناس جاية تشتغل وتسترزق، وف وفي نفس الوقت، آآ، أنتِ مضغوطة وهُم لازم برضه يعني آآ، يقبضوا أو يشتغلوا عادي ويعيشوا حياتهم عادي، طَب أنتِ باقول لِك إيه، طب أنتِ مث آه، اتفضلي.
بالضبط، لازم إن هُم يعني لازم إن أنا أعاملهم بشدّة، لإن لو ما اتعامِلتش كده هيشوفوني بقى واحدة سِتّ، وهو والمديرة سِتّ، فالدنيا هتبوظ.
آه، بالضبط آه، آه لأ، آه، هيشوفوا بقى إحنا كنا ال الحاج هو اللي كان مثلًا بي بي بيرعانا وهو اللي كان مسؤول عننا، جَت واحدة جَت بنتُه دلوقتي فطبعًا هي هتبتدي ده دو شوية نفسيّات تبقى تخُشّ في الموضوع، فاهمة، آه.
بالضبط، اللي هو أنا أنا مديرتي هتبقى واحدة سِتّ! ليه يعني، طَب نبهدلها بقى ونبهدل الشغل.
آه، دي لا، لأ مش كده هو ممكن يكون مش بيفكّروا كده، بس هم ممكن برضه يعني يكونوا أنت أنت أدرى بيهم يعني، هم فك فا اش لأ مش زي واحدة ست بقى تكلمنا، واحدة ما عندهاش خبرة أوي في المجال، زي باباها يعني فتخُش فاهمة، ف أنا ف فاهم قصدِك.
مش عارفة. يعني مش عارفة، هل أنا باتعامل معاهم بعُنف؟
فأنتِ طَب قولي لي بس كده أنتِ قبل ما بتندفعي مثلًا قبل ما بتندفعي بتفكّري مثلًا شوية، هل يعني بتردّي بسرعة والَّا والَّا أنتِ والَّا أنتِ بتفكّري لأ، إن الموضوع ده فعلًا ردِّك ده ممكن يعمل مشكلة، فبتضطّري تصبري شوية، بس بعد كده بقى من كتر الضغط فبتضطّري تنفجري، يعني الموضوع عايز أقول لِك الموضوع دوَّة بيحصل بسرعة والَّا بيحصل آآ، بالتدريجي؟
أيوه. فاهماك أيوه، أنا أنا البداية في الأول خالص، ما كُنتش باندفع وما كُنتش باتعصّب ولا باقول كلام يوجع ولا أي حاجة. بس بعدين، بمرور الوقت و والتسيُّب حَسيت باس يعني باستهتار، فاضطّريت إن أنا أتحول غصب عني، فبقيت ما باقدرش إن أنا أصبُر، فالموضوع ده اتقلب بقى على حياتي كُلّها، حتى مع والدي، باقول لك أنا بقيت آآ، عنيفة جدًا معاه، مش عارفة أنا إزاي بقيت كده أصلًا!
إمم. إمم. إمم. فاهم فعلًا آه، هو فعلًا يعني آه طبعًا، يعني الله يكون في عونِك، أنتِ أنتِ خدي بالِك الواضح إن أنتِ اتعرضتِ فعلًا لضغوط كتيرة جدًا، ل سواء بقى من ضغوط يعني والدِك التعبان، وتقدُّم عمرُه و آه والمسؤولية آه والمسؤولية بتاعة المصنع وبتاعة الزبون، إمم، الله يكون في عونِك الصراحة.
جدًا بقى، بقيت أنا باعمل كل حاجة بقى، اللي هو حتى طلبات البيت، ومسؤوليات البيت، آمم، يعني بالإضافة كمان لإن أنا عندي أُسرة، فباسيبهم وبابقى قاعدة يعني يعني بارُوح لوالدي معظم الوقت، فمش عارفة هل أنا غ مقصّرة مثلًا في حق أسرتي؟
إمم. إمم. وهو م يعني ما فيش حد مثلًا، آه، لأ مش مقصّرة بس يعني يعني خليني بس أسألِك، هو ما فيش حد معاكِ في ال في الأ في الأسرة يساعدِك مثلًا أخ، أُخت حتى يعني أي حد؟ إمم.
لأ.